إمم. بصراحة أول حاجة أنصحه بيها إن هو م يعني ما يسب لو احنا بنتكلم في قدّام لسه قدّامنا فترة طويلة، يعني الامتحانات مش بكرة وبعده وكده، يبقى ما يسيبش الحاجات تتراكم، ووزعهم من دلوقتي، وزعهم آآ
آه. يعني عشان ما يقولش ما يقولش إيه، ما يقولش هاسيبها لحد بُكرة، هاسيبها لحد بُكرة، لحد امّا ييجي يتفاجئ يوم الامتحان إن هو ما ذاكرش ولا عمل حاجة، صح كده؟
آه بالضبط كده، اللي هو يوزعها من دلوقتي علشان يبقى عارف أصل فيه مواد مثلًا بتبقى كبيرة أوي واستحالة إن أنت تخلَّصها من قبلها بليلة، بس فيه مواد تانية فعلًا بسيطة ينفع تراجعها قبلها بليلة، وقبلها بليلتين، ما فيش مشكلة، فدي أول حاجة يعني، لازم تشوف المواد بتاعتك عاملة إزاي بالضبط، آمم آه، يقسِّمها يكون هو مرتاح من التقسيمة كده يعني. آآ، تاني حاجة بقى إنه صدّقني أنت مش محتاج تستنى الساعة تيجي بالضبط عشان تقوم تذاكر، يعني أنا أنا باعمل الحركة دي كتير، اللي هو هاقول لك، يعني يعني أنا مثلًا أبقى قاعدة ماسكة الموبايل، واقول لمّا الساعة تيجي 08:00 بالضبط أنا هاقوم اذاكر، لو هي 08:00 جات 08:01 يبقى أنا لازم استنى ل08:15، لو جات 08:16 يبقى لازم أستنى ل08:30. <laughs>
إمم. آه. جميل أوي. يقسِّمها. جميل. يعني إيه معنى الكلمة دي، يعني إيه بقى معنى الكلمة دي؟ آه. يبقى معنى كده إن هو هيفضل كده لحد الساعة تقريبًا 00:00، هيخش ينام بقى على طول، صح كده؟ <laughs> آه.
بالضبط، بالضبط، حِجج وتلاكيك عشان الواحد ما يقومش ويسيب الموبايل، وب بقى لي فترة لمّا كُلّ ما بالاحظ نَفْسي باقول ال الموضوع دوّة اللي هو ياه، طَب أول أمّا تيجي و40 دقيقة هاقوم، باقوم قايلة لأ ده ده لِعْب عيال، اقفلي التليفون وقومي، فده حاجة آه، يعني لو ه ال الشخص اللي عنده حاجة بتشتته لازم يحاول يلاقي لها طريقة يطلَع منها، بشكلٍ ما، بشكلٍ ما يعني ال اللي عنده تيك توك المُشتِت بتاعه يبقى يمسح تيك توك، اللي عنده إنستجرام بالضبط، اللي عنده إنستجرام يخرُج من الaccount أو يمسحه، اللي عنده نتفليكس يخرُج من الaccount، لأنه برضو دي حاجات بتشتت، التليفزيون، شيل التليفزيون من الس شيل السلك من التليفزيون، أي حاجة. <laughs>
فهمتِك آه. دي تالت نصيحة دي بقى. إمم. زي ما أنتِ عملتِ، إمم. ده أكيد طبعًا ده، آه لازم. <laughs> طَب ما تقولي له ما تقولي له يقعد في أوضة فاضية وخلاص أحسن، ده أعتقد ده أحسن مش أحسن حاجة، آه تمام ماشي، ماشي.
لأ. ده عذاب ده عذاب. <laughs> بس كذا حاجة، وبرضو الواحد مش المفروض إن هو ينسى يعني طبعًا في آخر اليوم إنه ده امتحان، ده هي هيعدّي أيًّا كان، آمم كُلّ واحد يعني عارف طريقه كده كده مكتوب، فاللي هو خلاص لو أنت نجحت في الامتحان دوّة كان بها، ما نجحتش كان بها. أنا عارفة إن الموضوع صعب الواحد يتقبّله بالذات في فترة ثانوية عامة وحاجة زي كده
إمم. أكيد طبعًا أكيد.
بس آمم، لازم الوحد يتقبّله عشان يكون برضو متوازن نَفسيًا، فاهم؟